Meron ka bang mga alala kasama ng pamilya mo yung pinakamatamis para sayo?
Ah, sakin yung pinaka talagang ala-ala ko yung ano, eh, nung bata pa kami ng mga kapatid ko parang ano, eh, siyempre 'di ba dati wala namang ano internet. Halos minsan nga wala kaming TV, eh, kasi minsan ano minsan, ah, ginigi nagigipit kami, ah, sinasanla yung TV.
Okey. Ay ganun.
Sinasanla yung TV tapos ayun pag natubos lang saka lang kami magkaka-TV ulit ganon. Pero usually ano sa mga kapitbahay kami nanonood ng TV pag ganyan pag wala kaming TV. Kung umalis yung mga magulang namin tapos naiiwan kami mag-isa sa bahay. Kasi hindi kami pinapayagan lumabas, mm. Oo parang ano, mahigpit yung mga magulang namin di talaga puwedeng ano lumabas Kasi puro kami babae. Lahat kami babae.
Ah, talaga? Oo. Oo. Hmm. Ah, talaga. Mm, oo. Ah, kaya pala.
Eh, ang ginagawa namin since wala namang mga internet, mga gadget noon. Eh, ang usually ang pastime namin nagluluto-lutuan kami, yung ano oo nagbabahay-bahayan ganyan. Oo. Parang, um, nagpapanggap kami na ano kung sino-sino parang naga-acting acting pa kami dun kunwari ano kunwari a m ah si Nora Aunor ganyan gina i ginagaya naming ganon, oo.
Eh. Oo. Ay talaga. Yan oo. Oo. Oh, hmm. Oo, ah, talaga oo. Eh.
Tapos, mm.